Então, eu queria desabafar e pedir sua opinião sobre um assunto que eu acho que acontece muito comigo, sabe, que é sobre emoções basicamente.
Claro, claro. Tô aqui, vamo lá, se eu puder te ajudar, vai ser com o maior prazer.
E eu Obrigada, então, eh, eu durante minha vida, eu me mudei pra muitos lugares diferente, desde que eu tinha 12 anos de idade, assim, e eu sempre tive que conhecer, fazer novas amizades, escolas novas quando eu era adolescente, então meio que a ma me acostumei a reconectar e fazer amizades. Só que eu acho que com o tempo, eu meio que fui perdendo emoções, sabe, e às vezes, quando eu estou em um grupo de amigos ou estão conversando, eles falam alguma coisa, eu falo: "Nossa, que legal", assim, eh, "Tô feliz por você", e realmente eu sinto que eles não as coisas que eles conquistaram, eh, boa assim, feliz por eles, mas eu não consigo expressar essa emoção. <chuckles>
Entendi, entendi, deixa eu entender um pouquinho mais sobre o que você está falando, eh, você então, desde pequena, eh, deve ter sido por conta do s da da profissão dos seus pais, sempre mudou de lugar, certo?
Hum. Sim, sim.
E você sempre fazia conexões, amizades facilmente?
Sim.
E ago e agora você sente essa d essa dificuldade, é isso?
Não necessariamente com amizade, eu acho que quando se trata de fazer amizade, em geral, eu consigo falar com as pessoas e eu acho que as pessoas, assim, eh, se conectam, facilmente, comigo, mas eu não me consigo eu não consigo me conectar com as pessoas, é muito difícil para mim encontrar alguém, u uma amizade específica ou alguém que eu realmente me sinto, assim, genuína, está entendendo?
Entendi, entendi, você então tem você tem dificuldade de expressar sentimentos e emoções.
Também, sim.
Uhum. Então você acaba tendo u uma relação s sem ser com os amigos, assim, que você considera mais próximos, uma você tem você acaba tendo uma coisa mais superficial, assim, é isso?
Sim, sim, sim, principalmente, por exemplo, no lugar de trabalho, foi eu trabalhei em um restaurante uma vez e, assim, eu acho que as pessoas, assim, facilmente gostaram de mim, assim, de a como amiga, mas nessas pessoas, eu não vi assim algo muito genuíno, eu era legal, falava com eles com respeito e tudo, eh, mas é muito difícil para mim conectar emocionalmente com as pessoas, eu acho que, às vezes, eu estou conversando com as pessoas, e, aí eu falo: "Nossa, que bom, eu estou feliz por você, etc", mas, aí, eu às vezes, eu sinto que eu estou s não estou sendo genuína.
Você fala da boca pra fora.
Sim, exatamente.
É, sim. E me fala uma coisa, você já tentou buscar, eh, numa terapia, por exemplo, eh, o o algum ponto, alguma alguma conexão com seu passado que estartou, que na sua cabeça, assim, que deu start de você, eh, a a começar a agir dessa forma, sendo que era você era uma pessoa que na sua infância e talvez juventude, um pouquinho mais antes da vida adulta, né, eh, você você não tinha esse problema?
Hum. Uhum. Não, não, eu era quando na minha infância, eu tive uma infância muito boa, só que eu fui embora do Brasil quando tinha 12 anos de idade e eu lembro que naquela época eu não queria ir embora, porque eu era bem muito emocionalmente apegada aos meus amigos. "Não, eu quero ficar aqui". Chorei pra minha mãe. <chuckles> E mas ela me convenceu. E aí a gente foi pra Argentina naquela época, e eu lembro que eu não, eu fiz amizades, eu gostei muito. Só que depois da Argentina a gente veio pros Estados Unidos, aí outra vez amizade, isso, aquilo. E eu acho que foram experiências muito boas pra mim, mas eu sempre tive que fazer re reconexões com as pessoas. Então quando eu entrei na minha vida adulta eu sinto que eu perdi muitas emoções, sabe. Eu não sei se eu, às vezes quando eu faço amizade, eu num às vezes eu sinto que eu não sou muito genuína, porque eu não tenho tantas emoções.
Uhum. Sim. Entendi, você acha que, por exemplo, eh, você pensa que as pessoas, por exemplo, tão com você por interesse, in interesse não não digo financeiro, tá, ah, interesses mesmo, ai, aquela pessoa, eh, vai me trazer alguma vantagem, você você você é meio desconfiada com relação a isso, porque tô tentando entender aqui o s seu ponto do da falta de, né, de do que você falou, da sua emoção genuína.
Hum. Sim. Sim, hã, eu acho, ok, respondendo uma pergunta que você tinha per perguntado antes, eh, eu tive isso durante eu, quando eu estava, quando eu tinha 19 anos, eu tive amizades que foram falsas comigo e eu acho que eu fiquei um pouco desconfiada sim, em questão a isso. Porque até então eu confiava muito, assim, quando eu via alguém como amigo, eu confiava, eu contava tudo, eu mandava mensagem, e aí essa amizade pra mim era uma pessoa muito próxima e essa pessoa aí foi como uma facada na costa, eu fiquei tipo: "Meu Deus, não estava esperando isso".
Entendi, entendi, olha pelo que você tá me relatando, né, se eu posso te dar uma opinião e enfim, um conselho sobre isso, porque eu acho que você se incomoda, né, com esse com esse com essa sua nova não é nova atitude, mas seu jeito, hã, você gostaria de ser mais genuína, né, ao expressar suas emoções, mas talvez você não consiga, você não tenha vontade em algumas situações, eu acho
Uhum. Sim. Sim, sim, exatamente. Sim, isso também.
que que aconteceu com você, né, você por ter se tido essa vida, né, de viagens, mudanças e tal, talvez lá no fundo você tenha algum tipo de bloqueio ou medo de se decepcionar. Porque assim, você deve ter feito amizades, aí de de aí, de repente, num momento da sua vida, você teve que ir pra outro lugar e deixar essas amizad é, essas amizades. Então talvez você tenha algum problema, ah, no sentido de criar vínculo, até como uma autoproteção, dá pra entender mais ou menos o que eu tô querendo te dizer?
Né. É, eu entendo completamente, porque eu acho que eu em questão de relacionamentos, assim, sem ser que a amizade, assim, pra relacionamentos românticos, eu tenho também essa esse essa esquiva emocional, sabe, eu não não não cons eh, ah, eu não consigo entrar em relacionamentos porque eu não eu meio que me protejo, sabe, meus sentimentos. Então eu acho que não só afeta as amizades, mas assim, minha vida em geral, com relacionamentos no geral, eu tenho certas amizades, um ciclo bem pequeno assim, de 1, 2 pessoas, assim, que eu confio e converso quase todos os dias, mas assim, o resto eu não vejo, assim, algo muito genuíno.
É, eu acho que o o o fundo dessa, dessa sua hã, de desse seu, ah, dessa sua preocupação com, isso vem daí, porque você tem dificuldade de criar laços, talvez, eh, por conta da sua vida, né. Porque a gente cria raízes, e é normal, né. E aí, é é agora, o a pessoa que que cria raízes, essas raízes são cor porque assim, por mais que a gente se deslo desloque pra outro lugar, né, você foi da Argentina para os Estados Unidos, às vezes você faz amizades que são eternas, mas a maioria das vezes não, né. Aquilo ficou, você que saiu do cenário, né.
Uhum. Sim. Também. Sim. Sim. Sim. Sim, e eu acho que algo que me impactou também nesse sentido de perder a as emoções, foram que, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos pela primeira vez, eh, eu estudei numa escola particular que era em outro estado de onde minha família morava, então eu tive que ter uma host family nesse outro estado. Então eu me separei da minha família também, assim, durante o ano escolar. E aí, eu meio que já aí foi que eu acho que quando começou eu comecei a perder esse, esse laço emocional com as pessoas, assim, porque não me impactou em nada, assim. Eu me mudei de estado, minha família ficou em outro e eu estive de boas, basicamente, <chuckles> emocionalmente.
Sim, sim. É, eu acredito que venha daí. Olha, o que eu posso te sugerir é que, realmente, você faça uma terapia. Procura uma pessoa, eh, uma profissional, e tem tanta gente online hoje que pode te ajudar, mas alguém que você
Uhum.
tenha empatia, que você, eh, s tenha uma conexão. Eu sei que pra você é difícil, mas um profissional, ele vai saber, eh, capturar de você o o o que que tá acontecendo pra você poder voltar a se, ah, relacionar, seja com alg fazer novas amizades, ou seja um relacionamento amoroso, porque você tá no começo da sua vida adulta, você, talvez você queira formar uma família. E quando a gente tem esse tipo de bloqueio, esse tipo de dificuldade, depois tudo fica muito mais difícil, né?
Uhum. Sim. Sim. Pois é! É, eu acho que hoje em dia é muito difícil pra mim. Eu tenho 21 anos e é muito difícil, assim, em pessoalmente, fazer essas amizades aonde eu, não sei, confie e mei vo possa sair no shopping, conversar sobre tudo, porque é difícil. Ah, pra mim, é muito estranho sair com pessoas que eu não me sinto, assim, confortável conversando sobre qualquer coisa.
Sim, mas eu acho que você também tem que dar uma chance, sabe, porque, hã, você me parece tá bem fechada, né, dá uma chance, se você tem empatia por alguém, se você tem, hã, se você acha que aquela pessoa pode ser uma boa companhia pra você, dá uma chance, eh, eu acho que dar uma chance pra você e pra essa pessoa não vai te fazer mal, se você não gostar, se você se você repe de repente, né, você falou, vá, vou ao shopping, não for bacana, não vai mais, mas tenta tenta te dar tenta se dar uma chance, sabe.
Hum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Ah, ok. Sim, sim, não, eu entendo completamente seu ponto de vista e na verdade eu nunca pensei dessa forma, assim, <chuckles> então é algo bem interessante que eu tenho, que eu vou ter em prática também quando eu conhecer pessoas novas, e eu acho que realmente, eh, eu não dou a chance às pessoas, é difícil, mas eu vou tentar, eu vou tentar.
Tenta sim, tenta porque é al é algo que vai te fazer bem, eh, restaurar essa confiança, eh, e essa esse tipo de atitude, porque é legal você expressar pelo outro o que você realmente sente, né, de verdade.
Sim. Sim. Sim, exatamente, sim. Pois é, eu acho muito, eu me sinto muito confortável com as pessoas, assim, que eu confio, amizades, expressando o que acontece na minha vida, porque eu não me sinto julgada, sabe, é é algo que que eu me sinto bem, mas aí com outras pessoas não tanto. Mas eu agradeço muito seus conselhos e eu vou vou tentar colocar em prática tudo que você me disse.
Olha, eu te desejo muita sorte, que você consiga, eh, fazer grandes laços de novo e quando você precisar eu tô sempre aqui.
Obrigada. Ah, tá bom então, obrigada, eu agradeço muito seus conselhos e, eh, eu vou colocar tudo em prática, você foi uma boa ouvinte.
<chuckles> Até mais, tchau, tchau.
Até mais, tchau, tchau.